อืม โอเคเลยค่ะ เพราะว่าเอาจริง ๆ เนาะ ที่มันเกิดสถานการณ์ตึงเครียด ก็เป็นเพราะว่า เราอะก็มีแค่แผนเดียว ก็รู้สึกว่า เงินเนาะแบ่งเป็นแค่แบบว่าส่วนแบบว่าไม่ได้เยอะมาก มันไม่ได้มีส่วนไว้ใช้จ่าย อะไรแบบนี้ด้วย ของกันและกันน่ะค่ะ มันก็เลยดูรู้สึกว่า มันค่อน ข้าง แบบว่าเครียดนิดหนึ่ง เพราะว่า เขาก็อยากมีเงินใช้ แล้วก็อยากมีเงินเก็บที่มากพอ อะไรประมาณเนี้ยค่ะ อืม เดี๋ยวเราจะลองเอาไปปรับดูเนาะ เพราะว่า รู้สึกว่า ที่คุณแนะนำมาอะค่ะ เราก็ไม่เคยแบบว่าได้รับรู้เลย เพิ่งมา จะมารู้วันนี้ ก็อาจจะแบบว่าทำให้เราอะค่ะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วก็กับ ปรับใช้กับครอบครัวของเราได้ดีเลยล่ะค่ะ ก็เป็นประโยชน์มาก ๆ เลยในวันเนี้ยค่ะ ต้องขอขอบคุณมาก มาก นะคะ ถ้าเผื่อแบบว่า เอ่อ แบบมีความคืบหน้ายังไง ก็อาจจะแบบว่าเอามาเล่าสู่กันฟังอีก
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ได้ค่ะ ยินดีมาก ๆ เลยนะคะ เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เลยนะคะ สวัสดีค่ะ

อ๋อ แบบนี้นี่เอง ตอนเน้นเราก็ลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปเนาะ เราก็ไม่รู้ว่าเราจะบริหารการเงิน ยังไง เราก็ไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับแบบว่า เราจะต้องแบบว่าจัดไว้กี่ส่วน อา ซึ่งบางทีเราก็เห็นเหมือนกันค่ะว่า แบบว่า เออ คนอื่นเขาก็ทำแบบนี้ อ้อ เป็นวิธีแบบนี้นี่เอง ก็เป็นวิธีแนะนำ ที่ดีนะคะ เราก็รู้สึกว่า เออ เราอาจจะต้องแบบไปปรับเรื่องนี้เนาะว่า แบบ เออ แต่ละคนก็จะต้องแบบว่า มีเงินส่วนตัวเท่าไร แล้วก็อาจจะต้องมีเงินเก็บเพื่อลูกในอนาคตด้วย ซึ่งตัวนี้ค่ะ เราก็ไม่ได้ทำ เนาะ เพราะว่าเราก็เก็บแต่แบบว่าเงินฉุกเฉินไว้ แบบว่าใช้เนาะ เผื่อแบบว่าจะมีเงินฉุกเฉินอะไร แล้วก็แค่มีเงินเที่ยว แล้วก็เงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแค่นั้น อืม แบบนี้นี่เอง โอเค
ค่ะ ค่ะ ค่ะ เออ ค่ะ เออ สอบถามอีกนิดเนี่ย นะคะว่า ระหว่างที่แบบพูดคุยกันเรื่องเงินอยู่ อย่างเงี้ยอะค่ะ มา กันเนี่ย มีการโต้เถียงกันบ้างไหมอะคะ?
อืม

พอดีเราแต่งงานแล้วอะค่ะ แล้วก็คุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เนาะ ว่าเราอะจะจัดสรรอะไรกันยังไง แต่พอเวลาแบบช่วงนี้อะค่ะ คุยแล้วอะ เรารู้สึกว่าดูคู่ของเราอะค่ะ สามีเนาะ ดูแบบว่าตึง ๆ เครียด ๆ หรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยอยากจะขอคำแนะนำหน่อยอะค่ะว่า ถ้าเวลา เรา สามี แล้วเรารู้สึกว่า ไม่อยากให้บรรยากาศมันดูตึงเครียดอะค่ะ เราควรที่จะทำยังไงดี?
อ่า อย่างงี้นะคะ เดี๋ยวขออนุญาตสอบถามนิดหนึ่งก่อนเนาะ เวลาที่คุยเรื่อง สามีอะค่ะ สังเกตดูแล้วอะ เราคุยเรื่องเงินแนว ๆ ไหนเอ่ย? หรือว่า อ่า เงินตัวไหนเอ่ย ที่ทำให้เขารู้สึกว่า เขาดูตึงเครียดขึ้นน่ะค่ะ?
อา ได้ค่ะ